Em casa. Podia não ser igual, mas eu poderia me vestir algo parecido. Agora, o que que aconteceu? Foi que o vi o estilo de vestir, me impôs uma escravidão com as compras e eu acho que isso acontece com muita gente. Eu vejo muita gente falando, assim, gente se endividando com com a q a a "eu quero ter o estilo de vida que aquela influencer tem.". Só que aquela influencer ganha 1.000.000 por mês. Eu, não. Eh
Entendi. Sim. Algo parecido, ali, né. Aham. Entendi. Aham. Sim, é claro. Não, e, às vezes, muitas delas são patrocinadas, né, às vezes até né, então, assim. Elas nem estão gastando ali pra pra ter aquele aquelas roupas, aqueles produtos e tudo mais, né.
Mas é claro! Exato. Você sabe que eu moro nos Estados Unidos, né, e o 1º condomínio que eu mudei aqui para os Estados Unidos quando eu cheguei, é muito perto do do condomínio que eu moro hoje, da minha casa, né. E eu q sigo uma uma <clicks tongue> uma estilista brasileira, Ana Carolina Bassi, que ela estava no no condomínio que eu morei pela p pela 1º vez, que é um condomínio de vacation. E aí é, pois é. Só que o acon o que acontece? Ela ela é milionária. Pelo esforço dela, ela é uma ela é uma designer super, hã
Aham. Certo, certo. Aham. Olha só, que coincidência! <chuckles> Aham.
competente e reconhecida. E aí eu comentei com o meu marido: "Olha, a Carol Bassi tá no" eh, o condomínio chama Paradise "tá no Paradise.". E ele falou: "Nossa!" Por exemp é um condomínio super bacana, só que ele é um condomínio antigo. Ele foi eh, eu eu ele foi muito glamoroso, eu acho, quando ele foi lançado.
Sim. Ah! Sim, claro.
E ela nunca escolheria o Paradise, se ela pagasse.
Aham, aham. Ah, então, logo você assumiu que "Não, com certeza alguém"
Ela, com certeza é. O que a empresa que ela tanto fez propaganda pagou pra ela, entendeu. Então, o que você vê o o o poder desses influencers. É uma coisa surreal.
Entendi, entendi. Faz sentido, faz sentido. É verdade. E assim, das plataformas, ali, qual mais que você utilizava? Era Instagram, TikTok, Pinterest qual que era as que mais, eh você pegava um pouco dessa dessas ideias, ali, novas pra pra sua vestimenta, para os produtos que você queria?